Ayun, isang maulan na hapon sa'yo. Kumusta ka?
Ah, mabuti naman at salamat at ako din. Dito eh katatapos lang din ng mabilisang ulan. At least nabibay nabiyayaan kahit papaano.
<laughs> Oo. Mm. Oo, oo. Tama, tama. Sobrang init kasi 'di ba, no'ng ano 'di ba, no'ng May 'di ba, mm. At 'pag ganitong maulan masarap mag-ano, lalo na 'pag Saturday Sunday, mag maganda makinig ng music 'di ba, 'yung mga napapanahong music, mm.
Mm. Aya Ay, oo. Totoo yan, totoo yan.
Oo. Pero ano ba, anong kanta ba ang espesyal na naalala para sa'yo at anong kwento sa likod nito? Kung meron kang particular. Mm.
Ah, sa akin, ah, siguro no'ng mga ano eh, marami actually, kasi lumayo lumaki ako na mahilig sa musika 'yung mga kapatid ko. Kasi bunso ako sa amin eh, at puro lalaki kami. 6 kaming puro lalaki. At malayo na 'yung agwat ng edad ko sa sinundan ko na ano kumbaga parang habol lang ako baka daw makababae. Ayun, ang mga siguro mga genre 'yung mga ballad na mga interna o mga inter
Mm. Musika. Mm. Mm. Mm. <laughs> Mm. Ballad. Mga Erik Sa Erik Santos ba, gano'n? Christian Bautista, gano'n?
Ah. Eto medyo no'ng may edad na lang ako na-appreciate ko 'yan, pero kasi no'ng maliit ako mga naririnig ko sa mga kapatid ko mga Beetles.
Ah. Ano ba, Air Supply? Ah, okey Beetles. Mm.
Mm, mga Beatles, mga ewan ko kung alam mo 'yung bandang Toto, Ambrosia.
Ay, Toto. Oo, 'yung ano, al ay ah, may paborito kong kanta ng Toto 'yung, I'll be Over You, gano'n. 'Yan, mm.
Ayan, 'yung mga 'yan. Tsaka 'yung mga ballad na maririnig mo sa FM radyo ng panahong, sabihin nating '80s, oo. <chuckles> Oo, '90s, ganyan. Ikaw ba, kapatid?
Ah, ng panahon. Ah '80s, oo. Pero meron pero meron ka bang specific na kanta na espesyal para sa'yo at may kwento do'n or wala naman?
O ano eh, hindi specific. Siguro sa mga, na sa art sa artist, sa banda. 'Yon, 'yong mga 'yon mga kagaya ng Beatles. Kasi kasi ano 'yan eh, ah, diyan ako una na impluwensyahan ng mga kapatid ko, mga kuya ko. Tapos yun nga, 'yung mga nabanggit ko. Sa sa OPM naman, mga mga VST& Company. Tapos 'yung, medyo mm, medyo mga sumunod eh 'yung mga 'yung bandang True Faith. Ayan.
Specific. Ah, sa banda. Ah, Beetles, oo. Oo. Ah, VST. Mm, Ipagpatawad Mo, gano'n. Ah, True Faith. Eh talagang anom ah, mahilig ka talaga sa mga mellow music 'no, hindi maingay. 'Yung parang ano oo.
Hindi, actually, nag no'ng nag-banda na ako, ang mga tugtugan na namin maingay na. <laughs> Oo, rakrakan na. So, kaya 'pag na mm. 'Yung sa'yo?
Rakrakan, rakrakan ano, rakrakan. <laughs> Sa aki mm. Sigu sa 'kin naman siguro ang di ko talaga makakalimutan, kasi latest lang 'to eh, no'ng parang no'ng broken kasi ako no'ng 2020. Matagal na 'to eh, 5 years ago. Parang ang pinapakinggan ko no'n, 'di ko alam kung 'di ko alam siguro kung mahilig ka sa rap, 'yung Ingatan Mo pero Tagalog siya.
Okey.

Ah, Battle of the Bands, meron, 2 beses pero hindi kami nanalo dahil mahuhusay yung kasabayan namin tsaka masyadong ano pa kami, pul oo, bagito pa din tapos ang mga may nakakatuwa nga diyan kuwento diyan, eh. 'ong una sinalihan namin sa barangay lang namin siyempre hindi ka mahihiya barangay mo, eh. Tapos, eh, may marami kaming tropa sa iba't ibang kal kalye tapos 'di kami nanalo, dumayo kami sa Cuenca Batangas. So ang layo na no'n 'yong Cuenca, ah. So sabi ko siguro dito medyo may advantage tayo. <sniffs>
Battle of Bands. Ah, okey, masyadong, eh, para parang bagito pa ngayon bagito pa? Hmm. Mm. Ah, parang ganun. Baranggay lang naman. Mm. Mm. Mm. Oo. Ah, Batangas, mm. Hmm.
Papamantakin mo pagdating namin dun kung sino yung mga nakalaban namin sa Manila, nandun din, <laughs> sila din yung pumasok sa finals. <laughs> Walang ya sabi ko talaga sinundan tayo hanggang dito, ah. <laughs> Ayun, nakakatuwang karanasan ko sa Battle of the Bands nung araw. <laughs>
Yun din. Oo. Oo. <laughs> Ah, okey, okey. Mm, nice pala 'no? Mm, pero ano ba, pano mo ba ginagamit ang musika para maipahayag o matulungan ang mga emosyon mo sa araw-araw? Ganon. Mm.
Ayan, maganda 'yan kasi, 'pag depende, 'pag nagpapatugtog ako sa bahay, kadalasan 'yan 'pag yung, ah, 'pag ah, naglilinis ako, gusto ko diyan medyo maingay yung mga tugtugan ko talaga. Mm. Oo o kaya may kinukumpuni ako sa sasakyan o sa bahay na kaya kong kumpuni medyo, medyo maingay na tugtugan pero 'pag yung, ah, tamang, ah, reminisce na ako mag mag-iisip ng mga nakaraan, ala-ala masasayang ala-ala nung nakaraan, yun na, babalikan ko yung mga, na nakamulatan kong mga tugtugan ng mga medyo senti, tapos lalo yung, lalo yung ano, ah, True Faith kasi diyan ako, dun kami unang natutong mag-gitara, eh, sa mga mga kanta ng True Faith.
Mm. 'Tas mag isa ka pa no, mag isa ka pa naglilinis di ba? Mag isa sa bahay. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. True Faith. Mag-gitara sa True Faith. Oo.
Ikaw ba?
Pero -pero speaking of isingit ko lang 'no, isingit ko lang at additional na ano lang siguro, kaalaman, ah, ano ba yung paborito mong ano, kanta ng True faith para pakinggan ko mamaya?
Hmm. Sige-sige.